Ay, fíjate que, mm, yo te quiero contar que, mm, estoy como pensando, estoy como en una decisión si termino, pues, mi relación o no, porque, obviamente, pues, las relaciones se van como, no sé, desgastando con el tiempo, ¿no? Nosotros ya tenemos varios años de relación y, bueno, a pesar de que llevamos varios años, todo estaba muy bien, muy agradable, pero últimamente siento que la relación como que ya no es la misma, siento como que no hay mucho interés de su parte. Entonces, estoy literalmente ahorita como en el limbo de de decidir si si terminar o no esa relación, porque digo, no sé, igual como que ves cambios, ¿no?, como en ese tipo de de relaciones que dices: "Chin, él no era así", o o actitudes, vaya, como hasta de la persona que dices: "Ay, antes no se enojaba tanto". Entonces, estoy como así, en el limbo. <laughs>
Ujú. Ujú. Ah. Ya. Claro, tiene sentido lo que dices y, pues sí, a veces con el tiempo las relaciones cambian, ¿no?, y no es no es lo mismo, este, ahora sí que a veces el enamoramiento se acaba como para empezar ahora sí como lo que es como el amor, ¿no?, como tal, pero en ese trance, pues, es como cuando se forja más la relación o se termina, ¿no? Y ahora sí que, pues, puede ser bastante difícil saber qué hacer, este, y pues, lo padre y lo primero es que que, pues, te lo estás cuestionando, ¿no?, o sea, no estás como, ay bueno, fluyendo y ahí te puedes quedar años sin y nunca te cuestionaste. O n o simplemente dices: "Está raro, bye, ¿no?", o sea, lo padre es que te estás tomando el tiempo para cuestionarlo, para no tomar una decisión impulsiva o quedarte ahí por conformismo, ¿no?, lo cual está superchido. Y, por ejemplo, ¿cuánto lleva la relación y cuáles son realmente los cambios que te preocupan, no?, porque me dices que sí notas que hay una diferencia.
Ujú. Pues sí, nosotros llevamos 5 años ya de relación, este, corriditos, ¿no? No somos de esas parejas que andan y cortan, andan y cortan, <chuckles> sino corriditos. Este, y últimamente, o sea, bueno, mi pareja era como, no sé, él más paciente, él más agradable conmigo, o sea, superconsentidor. Y ulti ah, aparte, él era de que todo el tiempo me estaba subiendo como a sus historias de Instagram, o sea, todo el tiempo. Este, si comía, si dormía, o sea, era como de esas personas que me presumía demasiado, ¿sabes? Este, y yo a él, o sea, siempre fue como una relación muy así como de estar compartiendo historias, lo que hacemos y todo, em, llegó un punto en donde yo seguía compartiendo, pues igual mi vida con él, que salíamos a comer o lo que sea, y él ya ni siquiera compartía las historias que yo subía y fue como: "Mm, ¿por qué lo dejaste de hacer?". <laughs> Ujú, y él también me dejó de subir completamente. Yo sentía que él también estaba como que más distante conmigo y las típicas cosas, ¿no? Que de siempre, no sé, estar acostados, y si él estaba en su celular y pues yo estaba acostada en su pecho lo veía y no había problema. A de pronto, no sé, él estar en su celular y si yo volteaba y me decía como: "¿Qué ves?". O lo volteaba así como para esconderlo. Y yo: "Mm, muy sospechoso, ¿sabes?". O sea, como pequeñas actitudes que él no tenía, que él era muy abierto conmigo de que, vaya, hasta iba al baño y si dejaba su celular ahí en el cuarto, pues era normal. O sea, pues equis. Y ahora es como como de que no sé si se le olvida: "Oye, ¿me pasas mi celular?". Y es lo primero como que piense, entonces, llevamos muchos años de relación, pero, eh, ahí como que el, no sé, hay esos pequeños, pues te digo, como cositas, esos cambios que honestamente sí me están preocupando.
Ujú. Ah, okey. Ujú. Ujú. Ah. Ajá, sí. Ah. Sí. Claro, oye, suena bastante preocupante. Sí, no es para menos el que te preocupen. La verdad es que, pues, sí son cosas que pueden llamar la atención. Sobre todo como, si tú dices, si antes era algo bastante normal y ahora, pues, ya no te muestra, ya como que se cela un poco más con su celular, ¿sabes? Y, este, entonces ese es como el aspecto que, a lo mejor, estás cuestionando para ver si terminar o no, o sea, como este tipo de conductas y de cómo te hace sentir. ¿Has podido platicar con él sobre esta situación? Y si sí, ¿qué fue lo que te dijo? ¿Hubo una resolución? ¿O no te has animado todavía como a decirle, "oye, ¿qué onda con esto y esto y esto?", no?
Ujú. Ujú. Pues, he como que le he hecho como el comentario porque, te digo que antes era de o sea, normal, si él iba manejando y me daba su celular, yo ponía la música o o no sé, o sea, contestaba los mensajes así como urgentes, checaba el mapa, o sea, era como esa confianza. A de pronto como que decía como pásame el celular para cambiar la música, mm, conecta el tuyo, mejor. Entonces, este, sí hubo como un momento en donde yo le dije como: "Oye, traes algo", le dije: "¿Tienes como? ¿Me estás escondiendo algo?" <laughs> "¿Tienes algo que decirme al respecto?". Le digo porque antes era muy, pues, no sé, o sea, como que era muy indiferente, el uso del celular, ¿no?, le digo, no era como algo privado. Y luego, como que siempre fuimos muy abiertos como al celular, ambos. Este, le digo: "Entonces, siento que últimamente como que lo ocultas". Le digo: "Aparte, ya no compartes las historias en las que yo estoy o subo yo". O sea, como que sí fue esa conversación y él nada más lo manejó como de no, así como de que no, no es cierto. No, no, lo estás malinterpretando. O me emp O si yo le mencionaba a él: "¿No compartiste la historia que subí?". Me decía como de ay, ya vas a empezar. Entonces, pues ujú, siento que yo ya evito como charlar el tema, como de ese tipo de situaciones que me molestan, porque su primer como reacción va a ser el ya vas a empezar o, ay, estábamos bien. Entonces, yo para evitar esos conflictos, peleas o momentos incómodos, pues, digo: "Ya mejor no le digo nada". <chuckles>
Mm. Claro. Okey. Claro, pero creo que aquí es muy importante entender que tus emociones son válidas, y creo que, si hay como una respuesta de invalidación total, ¿no?, o sea, como: "Oye, te estoy diciendo cómo me siento", a lo mejor para que no haya nada detrás de esos comportamientos y solo sea una cuestión de algo más que no hay que preocuparse, pero el hecho de que, o sea, tú estás sintiendo algo, estás preocupada, tienes miedo, o sea, todas estas emociones son superválidas, sobre todo después de ciertas conductas, pues, tienen sentido, y el hecho de que te digan: "Ay, qué exagerada, ahí vas a empezar, estábamos bien y tú eres la que arruinas todo", como que es siento que, como que te volteó la, o sea, que te volteó la quesadilla, ¿no?, así como que, o sea, de que, a ver, o sea, estábamos hablando algo, ¿por qué no lo podemos hablar?, ¿por qué no lo puedes, pues, validar, no?, decir: "Oye, sí se siente bien feo que que pienses así o lamento que te estoy haciendo sentir así o es muy válido no, mira, es que a lo mejor, este, ya no comparto tantas cosas en redes, porque ya la verdad no me encanta usar redes sociales", o sea, como que debería de haber una explicación y una validación, sobre todo después de 5 años, ¿no?, entonces, creo que bueno, ahora sí que, pues sí son cosas que que son cosas a pensar, ¿no?, porque ahora sí que tus emociones son válidas y no está padre que por tus emociones él se esté victimizando por ella, ¿sabes?, de que: "Ay, ya, ahora ya me arruinaste el día, ya me arruinaste la cena a la que te traje", es como: "No, solo te estoy platicando cómo me siento", y cuando platicas cómo te sientes, pues, eh, tu pareja debe ser un lugar seguro donde puedes ser vulnerable, ¿no? Entonces creo que eso sí hay que como notarlo, eh, no sé si has hecho como, pues, ahora sí que, a lo mejor ido haber ido a a lo mejor con una ayuda profesional, que a lo mejor te que pues, puedas obtener como, a lo mejor, ayuda, ya sea individual o, a lo mejor, inclusive, que le puedas decir: "Oye, ¿qué tal?, pues una terapia de pareja, porque, pues, estas cosas no están funcionando, yo quiero seguir, pero, obviamente, tú y yo, pues, no la estamos armando solos, sino que no esté mal, sino a veces la gente y las parejas necesitan esa ayuda, ese empujoncito extra".
Ujú. Ujú. Tal cual. <laughs> <laughs> Ujú. Ujú. Mm, sí, realmente, eh, lo he pensado, así como como que ir juntos. Porque digo: "Bueno, este, o sea, ¿para qué voy yo solita?", digo, si yo quiero que él también <giggles> mejore, ¿no?, que o que él me diga qué es lo que está pasando, todo. Entonces, sí me gustaría ir y se lo exterioricé, de hecho, le dije como: "Oye, ¿y si vamos como al psicólogo?", le digo: "Vamos a terapia en pareja y así, nada más, le digo, por por cualquier cosita", <laughs> y él me dice como: "Ajá", o sea, como de que nada más así, o sea, como que no hay nada que ha detonado muchísimo, pero él me lo maneja así como de que, "Ay no, o sea, estás exagerando", o así como: "Está todo bien, simplemente tú estás demasiado intensa", entonces, digo, son como también esas pequeñas actitudes, que yo digo, o o sea, "¿Por qué está tan intolerante conmigo o por qué tiene como un cambio tan drástico conmigo?", entonces, yo hasta, obviamente, ya pienso el: "Capaz que ya está saliendo con alguien y yo aquí de tonta", <laughs> pero, pues, no hay nada que me lo afirme ni nada, pero, pues, yo también por eso digo, no sé si terminar con él o o no, porque también dices tantos años, ya llevamos 5 años muy bien, todo, o sea, como que todo bien, puede ser una mala racha, pero también, pues, no sé, es como lo que me mantiene como en el limbo, ¿sabes?
Claro. Sí, para mejorar. Okey. Sí, claro. Claro, sí, no está, como te digo, no está para menos. Creo que aquí también es muy importante hablar con él sobre que valide tus emociones, ¿no?, o sea, creo que sí es poner un límite muy claro de que: "A ver, si yo te estoy hablando de cómo me siento, de cómo me me hace sentir ciertas situaciones, pues, no está padre que tú, simplemente, me pues, ahora sí que, me me hagas como gaslighting, ¿no?, o sea, que me mandes por un tubo, porque, pues, oye, o sea, soy soy tu pareja de 5 años, deberías esto debería ser importante para ti también, porque estamos juntos, somos un equipo, y si yo no estoy bien, pues", o sea, si él no estuviera bien y, eh, por ejemplo, si él te viniera y te dijera lo mismo te estamos de acuerdo que sería muy poco probable que tú le digas: "Ay, ya, qué exagerado. Ay, no, qué flojera, vas a empezar". Entonces, si tú no lo haces, pues, sí, no está padre que lo aceptes, ¿no? Entonces, sí estaría padre que le digas: "A ver, o sea, si los los roles estuvieran invertidos, así es como, pues yo sería y cómo", y también que le digas a ver, a lo mejor, él no sabe que te molesta, pues, decirle: "Oye, es que no me gusta lo que está pasando, esto y esto, y cuando te digo, tampoco me gusta que me estés invalidando", ¿no?, o sea, como que a lo mejor, sí dejar las cosas muy claras y, pues, sí, mira, del perdón o o de lo que dicen, no hay una acción que lo que lo, ¿cómo dicen? mira, te voy a decir una frase que es muy interesante, que es: "Si te piden perdón, sin cambiar la acción, no es un perdón, sino es manipulación". Entonces, creo que es algo que sí deberías tener muy consciente, que si te pide perdón o te deja saber que esto, pero después de eso no hay una acción o sigue todo igual, pues, ahora sí que, realmente, pues, no sería lo ideal, ¿no?
Exacto. <laughs> Ujú. Sí, pues, sí, tienes mucha razón. Yo te agradezco mucho que me hayas escuchado. Voy a tomar en cuenta todo lo que me dices y, pues, ya tomaré una decisión. Muchísimas gracias.
Hasta luego.